Hey, du erzähl mal: „Was hat dir die Natur über Geduld beigebracht?"
Boah, also die Natur hat mir tatsächlich sehr viel über Geduld beigebracht. Also, wenn ich so dran denke: „Ich bin ein Mensch, ich gehe sehr, sehr gerne raus und auch sehr gerne mal in den Wald und beobachte einfach mal, was da so passiert und so und was da so für Tiere sind und wie diese Tiere in dieser Natur sich bewegen und, ähm, überleben." Und da ist ja quasi, äh Natur ist ja einfach so der Inbegriff von Geduld. Also sei es, ich weiß nicht, irgendein Tier, was was jagen muss, ne? Beinhaltet ja auch sehr viel Geduld, immer zu warten und den richtigen Moment abzuwarten und so, oder, äh, ich weiß nicht, 'n Eichhörnchen, was was vielleicht 'ne 'ne Eichel sucht oder so so, ne? Braucht ja auch Geduld. Also in der in der Natur weiß man ja nie, was so auf einen zukommt, und da ist Geduld, glaube ich, schon so 'n sehr, sehr wichtiges Thema.
Mhm. Mhm. Genau das, ne? Also ich denke wie du bereits erwähnt hast, ne, ein Tiger jagt seine Beute und ist ziemlich geduldig, ähm, und ist halt auch sehr schleicherisch unterwegs, um den passenden Moment zu finden, wo er angreift.
Mhm.
Ein Vogel ist geduldig, indem er ganz nett sein Haus baut, und auch wenn's kaputtgeht, baut er weiter daran und so weiter und so fort. Aber du hast all diese, ich sag mal, Gründe genannt, aber inwiefern helfen die dir?
Ja, also wenn ich zum Beispiel mal 'n schlechten Tag habe und ich merk: Okay, heute bin ich vielleicht nicht so geduldig, als wie ich sonst eigentlich bin, weil ich bin eigentlich echt 'n sehr, sehr geduldiger Mensch aber natürlich schlag auch ich mal an meine Grenzen, ne, aber dann hilft mir das immer so 'n bisschen in die Natur zu gehen und, ähm, mir ja zu verinnerlichen, wie das denn jetzt für diese Tiere ist und auch für ja nicht nur für die Tiere, natürlich auch für die Bäume und die ganzen anderen Pflanzen, die da sind und so. Also
Hm.
ich seh ich sitz’ dann sehr gerne da und lass das alles so 'n bisschen auf mich einwirken, nimm 'n tiefen Atemzug und äh, nimm mir dann auch so so 'n bisschen so 'n Beispiel halt an dieser Natur, an diesem Wald, an diesen Tieren, und das hilft mir immer sehr gut.
Genau das, ne? Also, ich denk also ich versteh’ das auf jeden Fall. Und wenn ich so ehrlich bin wenn ich so darüber nachdenke, dann ich glaube, das beruhigt auch irgendwo einen, ne? Also, wenn man so weiß, ja, das also, so so ist die Natur, so ist das Leben. Und man fängt an, zu akzeptieren und, äh, eventuell auch nicht immer so impulsiv zu reagieren, weil Tiere machen das ja auch nicht, ne, wenn man mal so darüber nachdenkt, oder?
Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Also Tiere, haben, ja gar nicht so diese Option, also die müssen ja mehr oder weniger geduldig sein, weil sonst würden die ja gar nicht in der Wildnis überleben. Also die die haben ja quasi gar keine andere Möglichkeit, deren Leben besteht mehr oder weniger aus Geduld und, äh, ja, sich das halt immer so vor die vor die Augen zu halten. Wenn man dann vielleicht selber mal so 'n bisschen ja so 'n bisschen sauer ist oder man hat selber nicht so viel Geduld, dann kann das schon sehr viel sehr viel helfen, also zumindest ist das bei mir so.
Mhm. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber war das denn schon immer so, dass du so geduldig warst und dir 'n Beispiel an die Natur genommen hast? Oder gab es auch eventuell mal Zeiten, wo das das komplette Gegenteil war und das war erst so 'ne Eigenschaft, die du dir irgendwie selbst beigebracht hast oder dir beigebracht wurde von irgendwem?
Ja, so tatsächlich war das bei mir auch immer schon so. Also ich war schon immer ein sehr, sehr geduldiger Mensch und, ähm, ich war auch mehr oder weniger so 'n Vorbild für andere Leute. Also sind immer Menschen zu mir gekommen und, äh, haben mich immer gefragt: „Hey, wie schaffst du es eigentlich so geduldig zu sein?“ Und dann habe ich denen auch davon erzählt: „Ja, ich gehe in den Wald, ich gehe in die Natur, ich lasse es auf mich einwirken, ihr müsst mal so 'n bisschen die Tiere beobachten und so.“ Und, zum Beispiel bei mir zu Hause damals: Wir hatten so 'n kleinen Garten und da hatten wir auch so 'n Teich und da waren Koi-Fische drin, ne, also diese diese richtigen majestätischen Fische, und das hat mir auch immer geholfen, mich an diesen Teich zu setzen, da reinzugucken und halt diese Fische zu beo o beobachten, wie sie da ihre Kreise ziehen und, äh, nach Futter suchen und so. Also, das fand ich auch immer sehr faszinierend.
Mhm. Mhm. Äh, Koi-Fische heißen die?
Genau, ja.
Ähm, ach so, okay. Ja, also ich kenn die zu zum Beispiel nicht. Ich dachte, das sind jetzt diese Fische, die so, äh die die Restbestandteile der Füße abknabbern, also diesen ganzen Dingen. Aber i ist ja nicht so schlimm, ne? Man kann sich ja auch mal verwechseln. Ähm, aber du redest so, dass du sie, ah irgendwann schon von Kind aus und so angefangen hast, die Natur ganz genau zu betrachten und zu verstehen und bestimmt auch irgendwo zu hinterfragen, weshalb und warum die so sind und warum, ja, du nicht so sein solltest, oder?
<laughs> Ne. Hm, wie mein wie meinst du, wie ich nicht sein sollte?
Also mit dem mit dem Geduldigsein jetzt.
Äh, ich versteh die Frage irgendwie nicht so richtig. Kannst du 's noch mal richtig erklären?
Ah, also ich kann mir vorstellen, dass du das eventuell mal gesehen hast und dir dachtest: „Hm, wow, diese ganzen Tiere, die sind so d d die sind so schön und die sind immer so ruhig und in ihrer Natur, aber auch wiederum so geduldig.“ Warum sollte ich nicht auch geduldig sein?
Ja, also, hm, ich würde sagen, ich hatte nie so wirklich diesen diesen Gedankengang, so natürlich auch als Kind nicht, aber ich ich hatte schon früh sehr viel mit Natur und mit Tieren zu tun, ähm, weil ich halt auch in so 'nem kleinen Dorf aufgewachsen bin. Da waren sehr, sehr viele Tiere. Wir hatten einen großen Garten, wie wie gesagt auch mit diesen Koi-Fischen und, ähm, da waren auch äh b auch Bäume und auch wir hatten auch so 'nen riesigen Kastanienbaum, der jedes Jahr immer richtig viele Kastanien fallen gelassen hat. Also, ich war schon immer sehr ich hatte sehr viel zu tun mit der Natur und, ähm, war zum Beispiel auch des Öfteren mal auf Bauernhöfen, wo ja auch viele Tiere waren und so. Also ja, ich habe schon schon früh gemerkt, dass mir das sehr gut tut und, ähm, mich dann irgendwie auch mehr oder weniger dran dran gehalten quasi, also m immer
Hm. Ah, okay.
ja, mich mehr an die Natur gebunden irgendwie.
Und was waren so Anläufe? Also, hast du eventuell angefangen, öfter in den Wald zu gehen? Vielleicht auch so, was viele machen: Bäume zu umarmen oder barfuß durch den Rasen zu gehen, um eventuell, sich mehr mit der Natur zu verbinden. Also, da gibt's ja sehr viele Möglichkeiten.
Ja, also tatsächlich, ähm, hab ich des Öfteren mal den den Baum umarmt, den es bei uns auf dem Hof gab. Der war der war te äh, tatsächlich auch unter, äh, Naturschutz, also den durfte man zum Beispiel auch gar nicht fällen, weil der schon so, so alt ist und das hat mich total inspiriert und das fand ich auch ich weiß nicht ich hab mich total verbunden gefühlt zu diesem Baum irgendwie, weil der so ja, irgendwie so 'ne so 'ne innere Ruhe ausgestrahlt hat und auch so 'ne Kraft, weil wenn man so mal so überlegt, wie sch wie schafft es ein Baum so, so lange zu überleben in so ein einer Umwelt, die sich st stetig ändert und immer immer und immer schlechter wird und ja, das habe ich total inspiriert einfach, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Aber inwiefern? Also, dachtest du dir dann selber, dass du eventuell irgendwann in Zukunft so anfängst, mehr Bäume zu pflanzen, um mehr die Natur zu schonen und zu schützen und dem nicht entgegenzuwirken, wie es andere tun, eventuell durch Müll und dem Klimawandel. Also, hast du da eventuell auch auf deine- ich sag mal- auf deinen Verbrauch geachtet und so. Also ja, erzähl mal 'n bisschen.
Ja, total, auf jeden Fall. Also, ich hab immer drauf geachtet, ähm, ja, zum Beispiel nicht mit dem Auto zu fahren, sondern dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren oder ich hab auch bei verschiedenen, äh, ja, so Protesten und so mitgemacht, ne, auch, s ähm, mich mal an die Straße geklebt und so. Also, da waren sehr viele verschiedene Sachen dabei, also ich hab mich dann auf jeden Fall schon, äh hab früh dieses Bewusstsein gehabt und mich auch sehr früh schon dafür eingesetzt.
Mhm. Ah, okay. Also, du sagst, du hast dich auf die Straße geklebt, aber was genau war das Ziel dahinter, sich auf die Straße zu kleben?
Naja, die Autofahrer davon abzuhalten, Auto zu fahren. Also, wir wollten halt quasi einfach dafür sorgen, dass, äh, ja, dieser CO₂-Ausstoß verringert wird, weil das, äh, ist ja der der Grund dafür, dass die, äh, Ozonschicht immer ja immer immer dünner wird und, äh, dass dieses Loch quasi immer größer wird und da wollten wir uns für einsetzen und, ähm w wir also irgendwie die Regierung i ignoriert das ja total und wir haben dann gedacht: „Okay, ähm, wir nehmen das jetzt quasi in die eigene Hand.“
Mhm. Aber was ich mir dann immer so denke: Wäre es nicht sinnvoller, sich dann vor zum Beispiel dem der Bundesregierung, also das Gebäude, eventuell zu kleben, anstatt so auf offenen Straßen? Das kann ja auch ziemlich gefährlich sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, da waren auf jeden Fall auch schon einige wütende Leute, das, äh, will ich ja gar nicht bestreiten, ne? Man kennt's ja. Aber ja, ich weiß nicht, also wir haben das ja natürlich an verschiedenen Orten gemacht und, äh, wo wir das jetzt gemacht haben also ich habe das jetzt nicht organisiert, deswegen kann ich dir da jetzt nichts Spezielles zu sagen, aber wir wollten halt irgendwo auch einfach nur so 'n Statement setzen.
Mhm. Ja, okay, d d das verstehe ich auf jeden Fall und, ähm, w wenn ihr das erreicht habt, ich sage mal, was ihr rüberbringen wolltet, dann ist ja auch alles am Endeffekt gut und ich hoffe, da ist auch niemand zu Schaden gekommen irgendwie und so, weil, vor allem, wenn du sagst, da waren eventuell aggressive oder auch passiv-aggressive Passanten, die eventuell, ich sage mal, ja, euch 'n bisschen negativ gegenübergekommen sind. Also ja, ich hoffe, da ist natürlich alles gut geendet. Aber du sagst, du warst schon sehr früh mit der Natur und so verbunden und hattest sehr viele Tiere. Aber hattest du denn auch so 'nen eigenen Bauernhof? Also wie wie soll ich mir vorstellen, mit vielen verschiedenen Tiere?
Ähm, ja, also tatsächlich, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war früher mal ein Bauernhof, das hat äh, das haben meine Eltern komplett umgebaut und, ähm, das war das war also ist auch so 'n Reetdachhaus und es war alles sehr, sehr alt gehalten und wir hatten viele Hunde und viele Katzen und Hühner und Enten und Vögel und Wachteln und wir hatten auch mal, ähm
Mhm.
Äh, Flughörnchen hatten wir auch mal. Wir hatten auch mal 'nen Papagei. Also war schon sehr viel vieles Buntes, Gemischtes dabei, ne? Also, ähm, ich w hatte sehr, sehr viel Kontakt mit Tieren und auch mein Vater zum Beispiel, der hat auf 'nem Au Bauernhof gearbeitet. Da hab ich dann auch irgendwann mal, ähm da musste ich so 'n so 'n Schulpraktikum machen, dann habe ich da auch gearbeitet und mich da so um die Tiere gekümmert und so. Also ja, im Großen und Ganzen schon sehr früh mit s sehr, sehr vielen Tieren zu tun gehabt, ja.
Ah. Also, das hört sich auf jeden Fall an, als hättest du da genau das gefunden, was dich heute irgendwie so bisschen prägt, ne? Also, hast du dann eventuell auch irgendwie im beruflichen Sinne was mit Tieren gemacht und so? Oder also wenn wenn dich wenn dich diese Frage natürlich nicht stört. Und bist du dann auch so komplett freundlich gegenüber Tieren und zum Beispiel auch so vegan und so was? Oder sagst du, auf Fleisch kannst du dennoch nicht verzichten?
Ja, also ich lebe jetzt tatsächlich schon seit 3 Jahren, äh, vegan. Also, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stark, äh, beeinflusst und, ja, beruflich, ähm, ja, würde ich gerne Tierärztin werden, tatsächlich, also da ich möchte mein ganzes Leben mit Tieren verbringen.
Mhm. Ist ja auch völlig okay, ne? Und das unterstütze ich auch, vor aller Maßen, weil Tiere sind leider die, äh, ich sage mal Lebewesen, denen dann am mei am wenigsten Aufmerksamkeit auch mal schenken, ne? Weil es geht ja irgendwie immer nur um Menschen und Menschen und Menschen, aber es gibt noch andere Bewohner auf diesem Planeten, die so viel ausmachen. Ich sage mal, wenn's keine Tiere geben würde, dann, äh, wäre ja natürlich sehr viel, äh, ich sage mal, alles problematischer und so. Also, deswegen bin ich auch sehr dankbar für Tiere, und wenn du dich da dich für sie einsetzt, dann unterstütze ich das in vollem Maße.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, also was du schon sagst, wir sind nicht die einzigen Lebewesen hier und wir wir brauchen Tiere ja auch irgendwo, ne, also ist ja, ähm mir mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber wir sind ja alle voneinander irgendwo abhängig, ne? Also, wenn schon ein Tier wegfällt, dann kann das sehr, sehr viel beeinflussen und, ähm, kann zum Beispiel 10 andere Tiere zum Aussterben bringen. Also, das das könnte alles so 'n sehr krasses Ausmaß nehmen, was was einem so jetzt direkt vielleicht gar nicht bewusst ist.
Mhm. Genau das, ne? Also, was ich schon mal gehört habe, war zum Beispiel, dass es sein kann, dass, wenn zum Beispiel irgendein Insekt, äh, ausstirbt, ne, dass dass sich die Menschen darüber im 1. Moment freuen, weil sie sich denken: „Ey, das Insekt hat immer genervt“, oder so. Aber dann anscheinend kommt es dazu, dass Frösche keine Nahrung mehr haben und die auch aussterben und dann immer mehr aussterben. Und, äh, eventuell dieses Insekt auch dafür verantwortlich war, ein anderes gefährlicheres Insekt zu töten. Und dieses gefährlichere Insekt sich jetzt komplett ich sage mal, auf der Welt rumspreizt und es niemand mehr aufhält und so, ja, keine Ahnung, sehr viele Viren und so entstehen, ne? Also, so einfach kann's ja rein theoretisch passieren.
Genau. Also, es gibt ja auch sehr viele Arten, die invasiv sind. Also, das ist glaube ich das, worauf du hinaus wolltest, und, ähm, wenn's halt diese diesen Gegenpol nicht mehr gibt, der dieses Invasive irgendwie, ähm, ein einschränkt, dann dann verbreiten die sich sehr schnell. Also da das ist ja heutzutage, gibt's tatsächlich schon solche Fälle, dass dann zum Beispiel, äh, von Menschenhand auch nachgeholfen werden muss, damit diese infa invasiven, äh, Tiere nicht irgendwelche Lebensräume von anderen Tieren übernehmen.
Mhm. Genau, ja. Ist auch ähnlich mit Menschen so, ne? Also, es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, ein Stück Land in der Nähe von ich glaube, es war Neuseeland oder Indien- eins von beiden- und das ist ja auch bewohnt, von ich sage mal Urmenschen. Und die lehnen jede andere ich sage mal: „Begegnung" mit anderen Zivilisationen ab, daher da sie so empfindlich sind für andere Krankheiten und, äh, sie halt höchstwahrscheinlich an jener dieser sehr schnell ich sage mal, sterben würden.
Mhm. Ja, genau, also, alles spiegelt sich irgendwo wieder, also die Tierwelt ist gar nicht so unterschiedlich wie die Menschenwelt, tatsächlich.
Genau das. Und auf diesen Punkt wollte ich hinaus, weil im Nachhinein sind wir alle irgendwo Tiere. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses schöne Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt. Ähm, ja, Dankeschön auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne, und, äh, hat mich auf jeden Fall auch mega mega doll gefreut und danke, dass du mir so offen und herzlich zugehört hast.